Sim. Ah, com certeza. Imagino. E existe alguma situação que ocorreu engraçada, algo marcante que aconteceu enquanto você o o pessoal da família comia esse esse nhoque?
Olha, existe existe existem algumas. A assim, o almoço de domingo, eh o que que acontecia: Meu avô tinha 6 irmãos
Aham. Hã.
consequentemente, 7 pessoas com 7 espov esposas e um monte de filho.
É, bast Uhum, ou seja, ado
Então domingo era era isso. Era essa galera inteira juntas todo domingo.
Imagina.
E e era muito engraçado, se você se você tirasse uma foto, filmasse
Uhum, que bacana.
eh, esse encontro, você ia falar que eles estão eles estão brigando, tipo, muito, e não. Eles estavam sempre conversando, mas, assim, era muita gritaria. É. E aí, eu lembro que então assim, era um caos.
<laughs> Era só conversa normal. Entendi. Uhum.
É o cao um caos, eh eh eh, organizado, mas você falou da da coisa engraçada e tal. Eu acho que existiram alguns episódios, por exemplo, de um se irritar com o outro e, daí, ter guerra de farinha. Rolava uma guerra de farinha, sabe? É, ro re rolava uma guerra de farinha. Não, a cozinha, depois do da de fazer as massas, ficava, assim, surreal.
Entendi. Hum. <chuckles> Nossa, coisa de filme, né? Coisa de filme mesmo.